Araştırma yapmakla aran nasıl? Çok fazla kullanıyor musun araştırma araçlarını?
Eee, tabii ki de. Çünkü, eee, şu an bir, eee, üniversitede yüksek lisans yapıyorum, eee
O! çok güzel. Tam yerine açtık tezgâhı o zaman.
<chuckles> Evet. E, bu yüzden, eee, yani, bilgileri ararken genelde, eee, oturup makaleler okumam gerekiyor. Ya da, işte, eee, daha, böyle, nasıl söylesem, eee, sempozyumlardaki bildiri metinlerini falan okumam gerekiyor bir, eee, bilginin kaynağını, eee, güvenilir olabilmesi için, onun doğru olduğuna inanabilmem için.